باقول لك، أنا كنت محتاج أتكلّم معاك شوية بصراحة، أنا في حاجة باعملها بتخلّيني كده مش راضي عن نَفسي وثقتي مهزوزة آآ، دايمًا ناقم على نَفسي كده وباقُعد أ يعني أقول لنفسي كلام سلْب، أقعُد أحبِط في نَفسي في اللي باعمله، أنا دايمًا بصراحة باقارن نَفسي بالناس التانية، باشوف أنا فين وهُم فين، أي حاجة هُم بيعملوها، إنجاز أو كده باقعُد أقول لنفسي طَب أنا فين من كده؟ ممكن يكونوا ناس في سني كمان فده بقى اللي بيزوّد الموضوع عندي شوية، إن هُم يعني ليه حققوا أو كده طبعًا أنا ليه ما عملتش كده، طَب ليه أنا مش أحسَن حاجة زيّهم يعني، فده بقى بيحبِطني، تلاقيني مش شغّال أوي آآ، ما بابقاش مش عايز أكمِّل في اللي أنا باعمله يبقى إحباط بس ليَّ يعني، فأنا بجد مش عارف إزاي يعني أوقّف الموضوع ده، باحاول على قد ما أقدَر إن أنا أوقّفه أو أقلّله شوية بحيث إن أنا أرضى باللي عندي وأرضى باللي باعمله، فبس الموضوع ساعات بقى بي بيزيد عندي شوية، ما باقدَرش أتحكّم فيه أوي عشان كده بجد محتاج أفضفض معاك يعني.
أكيد طبعًا، يعني أنا موجود برضه هنا عشان أسمَعك وطبعًا برضه فاهم شعورك وفاهم إحساسك برضه إن أنت آآ تشوف مثلًا ناس مثلًا ناجحة في حاجة أو إن أنت بتقارِن مثلًا الحاجة اللي عندك ب بحاجة الناس التانية، فأنا فاهم برضه، فاهم ده كويس جدًا. بس خلّيني برضه في الأول كده أعرَف يعني أنت بدأت إن أنت تلاحظ آآ المقارنة دي بدأت يعني بدأت تلاحظ إن أنت بتقارِن نَفسك بالناس التانية. هل هي مثلًا موجودة عندك من صغرك والّا في فترة مُعيّنة مثلًا أو بسبب موقف مُعيّن؟
لأ يعني هو ما حصلش موقف مُعيّن أو حاجة، هو الموضوع ممكن هو من صغري بس مش فاهم مش كتير، يعني ما كانش ما كنتش واخد بالي أوي منه، كان عادي يعني زي أي حد، بس لمّا دخلت الكلية بقى وكبرت وكده، لأ بقيت بقى المفروض أركز مع نفْسي، يعني انجازاتي فين؟ أنا باعمل إيه؟ أنا حققت إيه؟ كل ده باقعد أ أحسبه. فمش بس أنا باحسب كده، فأنا أشتغل على نفْسي وأخليني في حالي وبس، لأ، المشكلة ما باعملش كده خالص، أنا باقعد بقى أشوف الناس عملوا إيه، وأقارن نفْسي باللي أنا عملته، يعني مثلًا تطبيقات زي الSocial Media دي، أنا باشوف مثلًا ألاقي حد جاب عربية وأنا لسه ما جبتش، وهو في سني، ال الله أعلم طبعًا بظروفه ايه، ممكن يكون والده هو اللي عنده امك وجاب له ديّة، هو ما حققش حاجة، ما باحسبش كل ده، أنا بابُص دايمًا للحاجة الأخيرة كده، إن هو جاب عربية في السن ده و أنا لسه، اتصور معاها آآ بابُص كمان في حِتّة إن حد خطب مثلًا بدري، وأنا بنفْس سني، وح حاجة مهمة أنا لسه مش قادر أكوّن نفْسي ماديًا، إن أنا أخطب وكده، فبرضه دي بتضايقني جدًا وأقعد أ أشوف كده أنا أنا ما حققتش ده ليه؟ أو متأخر عنهم ليه؟ حد مثلًا اتخرج وخَلّص، وأنا لسه ما اتخرجتش، وخد إعفا من الجيش وأنا عارف إن الجيش بتاعي لسه ب بدري. فكذا حاجة كده باقعد أقارنها بنفْسي برضه، فهو بجد بقى الحِتّة دي بقى هي اللي بت يعني بتخليني بقى مش راضي عن اللي عندي، دايمًا حاسس إن أنا مش مبسوط، ما فيش حاجة خالص كده تفرحني، برضه عندك يعني، في برضه تطبيق زي linkedin ده مثلًا، إحنا بنقعد نشارك فيه مشاريعنا، اللي عمل حاجة كويسة أو مشروع كويس بينزله، آمم، حاجة عملية، آآ اختراع مثلًا، تطبيق، خد Course مُعيّن، أي حاجة بيحتفل بيها بينزلها، أنا بقى طبعًا باقعد أشوفه وكده، ساعات بانزّل زيهم، بس قُليّل أوي، أمّا ألاقي حد عمل حاجة كبيرة أوي، هو برضه في نفْس كليتي ونفْس دراستي ونفْس اللي هو بياخده، زيّه زيّي بالضبط، أنا طَب هو حقق ده، أنا ما حققتهوش ليه طيب؟ هو أحسن مني في إيه يعني؟ فاهمني، فأقعد بقى، أقعد أحسبها كده بقى أقعد أقارن كده. فبجد الموضوع ده بقى مضايقني أوي، مزعلني أوي يعني.
أيوه فاهمك. آه تمام. أيوه فاهمك. آه تمام. آه. أيوه فاهمك. يعني يعني بصراحة طبعًا أنا حاسس حاسس بشعورك ده ومقدره جدًا، أنت برضه بتشوف يعني أنت مثلًا في ال في الكلية أو في الجامعة بتاعتك آآ، شايف مثلًا مشاريع مشاريع صحابك أو مشاريع الناس التانية أو بينزلوا مثلًا شغل عامل إزاي، فأنت اللي هو بتبص لنفسك برضه أنت اشمعنى مش عامل مثلًا حاجة كويسة زيهم، بس طبعًا يعني ده بيضايقك فاللي هو عامل لك طبعًا يعني حاجة كده اللي هو عندك على طول إن أنت تبدأ تقارن نفسك بناس تانية، وتبص حواليك، فأنا فاهم ده طبعًا آآ، بس برضه عايز أعرف يعني أنت المقارنة دي اللي هي حصلت لك أنت بتقارن نفسك بالناس كلها وكده وبنجاحاتهم والحاجات دي، ال المقارنة دي يعني هل مثلًا بتحصل مع ناس مُعيّنة مثلًا والّا بتحصل مع الناس كلها عامةً؟
لأ يعني هو ممكن مع ناس ال القريبة مني أكتر، يعني مثلًا قرايبي وكده آه بيبقوا من سني أكبر سنة أصغر سنة، إني آه بتحصل المقارنة دي، ممكن برضه والدتي اللي بتخلق ساعات المقارنة دي برضه مين ده شُوف ابن خالتك عمل إيه أو ابن عمك عمل إيه، فاهمني، إن هو وصل لحاجة مُعيّنة ف فبرضه ده بيبقى في دماغي وبرضه مش بس والدتي اللي خلقت ده لا هو كمان الموضوع ده برضه عندي، فالناس القريبة آه بيبقى التركيز عليهم أكتر بس برضه يعني الناس برضه صحابي والّا حاجة لو من بعيد شوية هابقى ب واخد بالي برضه فاهمني، لو معايا في الكلية وفي نفس كل حاجة وباشوفهم واخد بالي، ممكن بقى اللي ما اعرفوش خالص زي المؤثرين وكده. آآ اللي هُم بيبقوا influencer الحاجات اللي بتبقى على الإنستا والكلام ده، آآ، ده ممكن آه آخد بالي مثلًا أقارن بس مش أوي ما يأثّرش فيَّ أوي حد بعيد عني خالص يعني، لكن قرايبي آه أكتر حاجة أصحابي دايرة معارفي في الكلية لأ الناس كلها بتفرق معايا بصراحة، وباقارن مع بيهم أوي يعني.
أيوه فاهمك. آه، مفهوم. أيوه، تمام، يعني أنا فهمت كلامك طبعًا وفاهم وجهة نظرك اللي هو أنت بتشوف مثلًا أقرب الناس ليك دُول أكتر ناس يعني أنت بتشغل بالك بيهم شوية أو بتقارن نَفْسك بيهم وزي ما بتقول إن والدتك يعني كانت بتفضل كل شوية ه كل فترة يعني تفضل تقول لك اللي هو "شوف مثلًا قريبك ده أو شوف ابن عمّك،" ايًا يَكُن صِلة القرابة اللي هو شوف مثلًا عمل إيه، فهي عايزاك تعمل زيّه وكده، فخلّتك اللي هو تبدأ تبُص له، تبدأ أنت يعني آآ تخلق مثلًا فكرة أنت ليه مثلًا ما عندكش الحاجة دي أو ليه ما عملتش الحاجة زي كده. فأنا طبعًا فاهم يعني فاهم الكلام ده كويس جدًا، آآ بس يعني كنت عايز برضه أعرف منّك يعني أنت هل جرّبت مثلًا إن أنت تعمل حاجة يعني بحيث إن أنت تقلِّل المقارنة دي والّا ما جرّبتش؟
آه، يعني بصراحة ما ما فيش حاجة أوي اب خلّتني إن أنا يعني أقلِّل المقارنة دي ممكن أكون اتكلِّمت مثلًا مع والدي والّا حاجة آآ قعد يقول لي: "ما ما يعني ارضى باللي أنت بتعمله." كلام من ده كتير تشجيع بصراحة ودعم بس مش حَل حقيقي بصراحة أنا غصبٍ عنّي، أنا غصبٍ عنّي بيقابلني تطبيق زي LinkedIn ده بافتحه على طول، تطبيقات زي السوشيال ميديا دي بافتحها على طول ف فدايمًا بيقابلني الحاجات دي. آآ آآ ما ح ما فيش حَل بصراحة نفع معايا زي ما قُلت لك هو والدي بس كلام من ده كتير، قال لي: "لأ، أرضى باللي عندك." حاول مثلًا يع يعمل يعني يلقي الضوء كده على الحاجات اللي أنا عملتها طَب قُل لي ما أنت ما أنت مثلًا حقّقت كذا، طَب ما أنت ماشي كويس أهو. يعني يشجّعني في الحاجات اللي أنا باعملها بحيث إن أنا آمم أشتغل عادي وأكمِّل شُغل وأجتهد تاني فاهم قصدي، وفي دراستي وكل ده و وح وتاني برضه، آآ بس بزيادة مثلًا أطوّر من نَفْسي، فهو كان بيركِّز لي على الحاجات دي، إنّما غير كده بصراحة أنا ما فيش حاجة بجد يعني نفعت معايا تانية يعني.
آه. أيوه مفهوم. أيوه فاهمك. بُصّ، يعني أنا طبعًا حاسس بمشاعرك دي طبعًا وموضوع إن أنت إن يعني حاجة زي كده مقارنة مقارنتك بالناس كلّها وبنجاحاتهم أو باللي عندهم وكده، يعني ده بيخلّيك تتضايق أو إن هو يخلّي ثقتك في نَفسك تقِلّ شوية، وبرضه في ضغوط حواليك برضه زي أهلك وكده إن هو يخلّوك مثلًا تبُصّ على حاجة معيّنة، آآ، اللي هو يعني اشمعنى مش عندك كده أو أنت اشمعنى مش مش زي الشخص ده مثلًا أو ناجح في الحاجة دي، وإن برضه يعني حاجات السوشيال ميديا طبعًا بتأثّر. فأنا برضه كنت عايز أقول لك يعني آآ، يعني مو موضوع بقى السوشيال ميديا ومثلًا الناس طبعًا بتنزِّل حاجات وكده، الحاجات دي طبعًا يعني بتخلّي برضه الواحد إن هو يعني فعلًا ي ياخد باله من حاجات كتير أوي، ياخد باله من من حياة الناس وكده، فأنت بقى الموضوع زي ده يعني أنت متابع برضه الناس ومتابع هُم بينزّلوا إيه، فعشان كده بتقارن نَفسك، فاللي هو ليه ما فكّرتش مثلًا أنت تجرّب أنت يعني تقلّل كده آآ استخدام السوشيال ميديا شوية، آآ، مثلًا في ناس أنت ب يعني بدل إن أنت يعني بتغِير منهُم مثلًا أو اللي هو شايف مثلًا كل شوية ينزّلوا حاجة فأنت الحاجة دي بيعني مثلًا بتضايقك أو تخلّيك أنت تقارن نَفسك، فعشان كده باقول لك يعني حاول مثلًا تخِف شوية مثلًا من السوشيال ميديا مش لازم كل شوية، يعني مثلًا أنت تفتح LinkedIn مثلًا زي ما بتقول بحيث برضه أنت ما تشوفش الناس يعني ما تشوفش الناس التانية دي. بتنزّل مثلًا حاجات أعلى منك، لأن أنت برضه يعني اللي ن نجح في حاجة هو ما نجِحش فيها مرّة واحدة، هو أكيد مثلًا فشَل فيها وبعد كده نجح، أكيد برضه خَدها على خطوات كتيرة مثلًا، فأنت مش لازم برضه عشان تبقى ناجح في حاجة إن أنت تاخدها مثلًا إيه، آآ يعني كخطوة واحدة تاخدها وتنجح تبقى أنت ناجح على طول في الحاجة دي، لأ أنت على فكرة ممكن إن أنت تبدأ إن أنت تقلّل الحاجات دي لحاجات صغيرة خالص، بحيث إن مثلًا لو عايز تنجَح في حاجة معينة ومحتاج فعلًا إن أنت تنجَح فيها وشايف إن مثلًا ناس كتير كانت ناجحة فيها فأنت عايز تبقى أعلى منُّه، مش لازم أنت تاخد الحاجة دي مرّة واحدة، قسِّمها كده مثلًا على مراحل صغيّرة ونجاحات صغيّرة كده، بحيث إن أنت تنجَح يعني نجاحات كتيرة، بس آه صغيّرة بس أنت هتكُون قُدّام نَفسك يعني نجَحت في حاجات كتيرة أوي فتبدأ ساعتها تحقّق الحاجة اللي أنت عايزها، فاللي هو حاجة زي كده تبدأ بقى فعلًا ت ما عادش هيشغِل بالك كده موضوع المقارنة أنت تقارن نَفسك بحد، لأن أنت خلاص، يعني أنت شايف نَفسك ناجح، شايف نَفسك كويس، فهتلاقي برضه الموضوع خَف معاك. فموضوع السوشيال ميديا برضه يعني ده ليه أثَر كبير إن أنت تتابع الناس وكده وتشغِل بالك بيهم وكده، فأنت لو قلّلت برضه حاجة زي كده يعني هتفيدك بجد، فأنت شايف حاجة زي كده ممكن تنفَع برضه؟
آه. أكيد طبعًا يعني، فكرة إن أنا أقلِّل السوشيال ميديا واستخدامها، لإن هي فعلًا ليها تأثير كبير و يعني هي فعلًا معظم المقارنات منها، آه، قرايبي شوية وكده، بس لأ ده أكتر بكتير يعني، فهو لو قلِّلتها ممكن ما أشوفش الحاجات دي أو أقلِّل المقارنة شوية بحيث إن يعني أرضى بعد كده باللي باعمله. فدي بجد فكرة كويسة فعلًا، بس أنا يعني أحاول أقلِّلها إزاي طيب يعني أقلِّل أقلِّل الوقت شوية يعني؟
آه، بالضبط كده. بُص، يعني أنت مثلًا دلوقتي آآ، كنت بتستخدم مثلًا السوشيال ميديا أوقات كتير مثلًا فهي طبعًا أوقات الفراغ برضه إن أنت قاعد فاضي فعشان كده قاعد بتقلِّب، فاللي هو بتلاقي نَفْسك بتخُش مثلًا على أكاونتات ناس مثلًا فاللي هو تبُص علي هم بيعملوا إيه أو هم معاهم إيه دلوقتي، فتبدأ إن أنت تقارن بيهم. فأنا عايز برضه أقول لك يعني في ناس مثلًا معيّنة بت يعني أكتر الناس اللي هي بتقارن نَفْسك بيها وكده، حاول إن أنت تبدأ تقلِّل مثلًا متابعتهم شوية آآ، ممكن مثلًا تلغي مثلًا الfollow بتاعهم أو ت ماش مش كل شويه تبقى تخُش عندهم. فأنت مثلًا لو قلِّلت وقت السوشال ميديا برضه يعني مثلًا كنت بتفتحه مثلًا 3 ساعات في اليوم والّا حاجة على مدار اليوم، لأ خلاص حاول مثلًا تخلّيه ساعة واحدة بحيث برضه إن أنت ما تشغلش بالك أوي، آآ، حسّيت نَفْسك إن أنت فاضي خلاص مش بتعمل حاجة على الموبايل، فأنت كنت وقتها أكيد بتقوم بقى فاتح مثلًا أي حاجة فاتح الفيس، فاتح LinkedIn، فاتح أي حاجة، لأ خلاص طالما أنت لقيت نَفْسك يعني ب بقيت فاضي وكده، خلاص ابدأ شتِّت نَفْسك برضه بأي حاجة تانية. يعني ابقي شوف برضه حلمك، شوف برضه أهدافك اللي أنت كنت عايز فعلًا تحقّقها وعايز تنجح فيها فكّر فيها هي، فكّر إزاي تنجح في الحاجة دي، فكّر مثلًا في الخطوة الجاية المفروض تعملها إيه بَدَل من إنّك إنّك تتابع مثلًا ناس وكده لإن أنت هتفضل شاغل بالك وهتفضل شاغل عقلك كده اللي هو طَب ليه مثلًا هو عنده الحاجة دي؟ فأنت لأ، يعني خدها برضه إيه، يعني حافز ليك برضه اللي هو زي ما هو عنده الحاجة دي لأ، أنت يعني يبقى عندك الحاجة ال يعني الأحسن منها، فطبعًا حاجة زي كده محتاجة إيه؟ محتاجة إن أنت فعلًا تشتغل على نَفْسك، آآ، تحط هدفك قُدّامك كده وما تبُصّش لحد خالص، آآ، فبجد لمّا هتعمل حاجة زي كده هتلاقي الموضوع بقى أحسن معاك وتلاقيك فعلًا نجحت وما عدتش بتقارن نَفْسك بأي حد.
إمم. آه. إمم. إمم. بالضبط فعلًا، أنت ب يعني بجد ريّحتني بصراحة بكلامك ده واقتنعت بيه جدًا، يعني حاسس إن ده غيّر تفكيري شوية، يعني هابُص للموضوع بنظرة تانية زي ما أنت بتقول. برضه فكرة إن أنا أقلِّل استخدام السوشيال أو الحاجات اللي بتخلّيني أقارن كتير ديّة آه بالضبط، هتبقى هتفرق معايا كتير، هتقلِّل الموضوع كتير فعلًا. فأنا بجد هاجرّب كل ده و وشكرًا بجد أنا ارتحت جدًا لمّا فضفضت معاك يعني، وشكرًا على كلامك ده أكيد.
أيوه بالضبط. العفو طبعًا، لا شُكر على واجب.